Mmm, kalau game kebetulan aku cuma khusus game itu Sabtu sama Minggu, Kak. Jadi, kalau hari-hari biasa nggak boleh nge-game. Senin sampai Jumat, tuh, nggak boleh nge-game, karena aku pernah ya, kejadian, gini loh, Kak. Anak itu kalau udah nge-game itu kecanduan, Kak, kecanduan, bener. Jadi, misal kayak dulu itu, eee, pernah satu kali itu aku ketiduran, ya udah, nge game nggak papa karena mungkin nge-game ya, kalau 1 jam kan nggak ngaruh, aku dalam pikiranku kayak gitu. Ternyata, Kak, bisa bikin anak tantrum. Nah, dari situ aku mulai, "Oke, nge-game kamu harus Sabtu sama Minggu aja." Jadi, Senin sama Jumat terserah, misalnya nih, mau chat sama temen-temennya gitu kan, karena memang udah punya grup sendiri mereka, Kak, punya WA grup sendiri, gitu. Terus atau, eee, yang aku larang itu, yang pertama jangan nonton short ini, short video. Jadi, yang long aja, yang YouTube atau segala macam nggak boleh, TikTok nggak boleh, kayak gitu. Jadi, memang tak khususin itu, terserah kan, eee, kebetulan itu ternyata itu, video juga bisa jadi pembelajaran juga kok, Kak, gitu.
Oh, gitu. Mmm, mhm mhm. Betul. Mmm mmm. Betul. Mmm. Iya. Mhm, mmm. Oke. Mhm mhm mhm. Iya, betul betul banget. Nah, itu kenapa, Kak, nggak boleh nonton short?
Mmm. Nah, kalau kalau short kenapa ya? Nggak tahu kenapa, karena kan biasanya kalau itu kan cepet banget ya, pengga pergantian videonya ya, Kak, ya. Nah, itu jadi bikin anak itu, eee, apa, eee, ternyata kalau dalam dalam dalam aku nggak tahu ya, mungkin pernah dengerin di parenting kenapa enggak boleh itu karena, eee, anak jadi kan, pertama cepet bosan, yang kedua nggak fokus, gitu loh. Jadi, kalau anak kalau long itu kan, misal nih video, eee, 5 menit atau 10 menit, mereka kan ngikutin nih, "Oh, apa sih alurnya," kayak gitu. Misal kalau video, eee, kayak Moana, dia lagi nonton film mono Moana dalam apa, eee, apa namanya, dalam HP gitu. Kan dia ngikutin nih, alurnya, "Oh, kayak gitu oh kayak gitu," kayak gitu. Jadi, fokusnya ada, "Oh, dia memperhatikan, dia tau alurnya." Tapi, kalau yang short short itu kan, cepet banget pergantiannya, Kak. Jadi, nggak tahu ya, jadi bikin anak itu, nggak apa ya, gak mmm, nggak fokus aja sih sebenarnya, kayak gitu.
Heeh heeh. Mmm. Ya, temanya sama, betul. Mmm. Mmm mmm. Ya. Ya ya. Bener. Iya, cuman, eee Kurang dari 1 menit kan ya, itu?

Kalau anak aku biasanya nangis ya, nangis semuanya nangis, <cries> gitu ya dia namanya anak itu kan, eee, apa namanya, eee, tangisan itu adalah kunci utama untuk, eee, memu apa ya untuk memohon sesuatu gitu kan, eee, meminta sesuatu. Aku tahu itu gitu. Cuma aku biarkan dia nangis, karena nangis juga pasti nggak lama kok, 1 jam juga udah selesai kan, karena kalau udah tantrum kan anak nggak bisa dikasih tahu. Tapi aku akan bilang, "Ya nggak papa, kamu ada pilihan nih, kamu udah kamu HP aja tapi nggak usah sekolah ya, nggak usah nggak papa jadi anak bodoh juga nggak papa, mama nggak nggak nggak ini kok, nggak rugi kok," gitu. Ibaratnya aku begitu, jadi memang anak itu, eee, ada ketakutan sih aku nggak tahu ya karena memang dia masih seneng yang aku sukai adalah anak ini seneng sekolah, jadi sekolah itu bukan sesuatu yang dipaksa, kan ada anak sekolah yang penting sekolah gitu ya, nggak, dia seneng jadi, eee, karena mungkin sekolah karena punya banyak teman atau segala macem, ketika dia merelakan sekolah dia nggak nggak mau dong, kayak gitu, jadi ada sesuatu yang dia nggak ikhlasin gitu kan. Jadinya akhirnya dia menuruti gitu, "Nggak papa kamu mau game nih, tak kasih nih HP, satu harian juga nggak papa mata kamu rusak juga nggak papa, mami nggak rugi," gitu kan. "Mami gak rugi" gitu kan, "tapi kau nggak usah sekolah, ngapain?" gitu kan, nah, tak gituin. Jadi a di situ ada di situ mulai lah namanya ada, eee, cara untuk membuat kesepakatan bersama kayak gitu. Intinya
Mhm. Menca mem mencari perhatian. Heeh, iya. Heeh. Iya betul. <chuckles> Mmm. Heeh. Mmm, mhm. Ya. Betul betul betul. Hmm. <chuckles> Iya. Hmm iya iya. Iya iya iya.
ketika anak nangis biarin aja, nggak usah diturutin karena ke satu kali diturutin ternyata, eee, bisa menja tangisan itu bisa menjadi ini ya, Kak, bisa menjadi modal heeh, modal untuk kita mengasihani itu doang.
Senjata, heeh. Tul. Nah kalau Kakak udah misalnya, eee, ketat gitu ya, eee, seperti itu tapi orang lain yang di rumah mungkin nggak tega. Mungkin ada kakek neneknya, atau anggota keluarga yang lain, atau ayahnya udah nggak tega daripada nangis pun, "Udah kasih kasih!" gitu ada nggak kayak gitu?
Ada, kalau kek nenek pasti itu, Kak. <chuckles> Kalau kakek nenek pasti gitu, ada habis, eee, "Udahlah kasih aja." Kecu kebetulan kakek nenek dari aku ya, Kak, ya. Kalau dari, eee, suami itu emang tegas sih jadi enggak apa-apa gitu, kalau aku tegas, kalau di dari aku emang kasiannya minta ampun, Kak, misal kalau anak nangis, "Udahlah kasih aja dulu 5 menit kan nggak papa, ini ini," ah biasanya, udahlah kan yang ini intinya aku ngomong aja sama orang tuaku kayak kalau orang tuaku sendiri kan aku pasti bisa ngomong ya, beda kalau sama mertua kan nggak mungkin gitu, kalau sama orang tuaku, "Ya kalau 1 kali dituruti nanti berkali-kali dia mintanya Mah," kayak gitu jadi ibaratnya, eee, mau nggak mau memang nggak tega sih, biasanya kalau ketemu nih sama kakek neneknya, diajak, eee, entah itu maka apa jajan atau segala macem, dialihkan perhatiannya kayak gitu, biasa begitu sih, Kak. Mhm.
Hmm gitu ya. Mmm. Hmm terus gimana tuh? Mmm. Heeh. Heeh. Heeh. Iya. Iya. Betul. Mhm. <chuckles> Iya iya. Iya itu berarti, eee, apa, gadgetnya itu sama Kakak disembunyiin gitu ya? Nggak bisa diambil sama orang lain gitu ya?